E então, assim, eu nunca tive oportunidade no show dela mas queria muito, eu espero muito que ela melhore e volte porque ela é incrível, né, mas por exemplo você falando isso eu lembrei na olimpíada ela cantou em Paris, né.
Uhum. Sei.
E, e assim, nossa eu chorei horrores porque eu sabia que ela estava doente, já tinha saído do documentário dela, e ela conseguiu como ela fala francês, né, nativa, eh, colocar ela para cantar no final assim da olimpíada da cerimônia.
Sim. Uhum. Certo, eu nem sabia que ela tinha cantado para ser honesta.
E assim É então, ah, mas procura no YouTube você é incrível o vídeo então ela canta um música da Edit Piaf super clássica lá, com o francês perfeito porque ela fala, e assim depois de tudo que ela passou, e e vê ao vivo. Nossa mas eu chorei viu? Hum.
Sei. Aham. É, é uma é um momento de superação mesmo, né, de arrepiar.
Ah, exato então porque não é assim, ah, só está cantando, não, o que representou aquilo para ela, o momento que era, né, e e agora que você falou isso eu também lembrei, ah, todas as coisa de olimpíada, abertura de copa, ih, eu choro rios, hino nacional na copa do mundo. Meu Deus.
Uhum. Sim. Sei, ah, você então é música é uma coisa que mexe com suas emoções então já deu para perceber, né.
Muito, mexe muito. O o o
Mas assim, e músicas que te fazem feliz? Que fazem você sabe assim um dia que você está meio borocoxô, aí você escuta aquela música ela levanta teu astral.
Ah, então aí ele vai para os é o tchan da vida, <chuckles> né, uns axés. <laughs> Aí não tem
Sim. <laughs> Nossa bastante vintage o seu gosto. <laughs> Sei.
Ah, pois é, pois é bem assim então assim, não tem como você escutar sei lá, né, coisa do é o tchan, olha a boquinha da garrafa, não sei o que, e não dá risada, né. Então não é uma música muito de alta qualidade, mas aquela aquele ritmo tal é é me faz rir, né, engraçado.
Uhum. É uma coisa que te anima, né.
Sim, e e
E você consome música hoje aonde? Você é das que tem Spotify, você ainda tem seus seus CDs, seus discos, como é que você escuta música hoje?